Ahora bien, me gustaría preguntarte, ¿quién es esa persona que inspira tu estilo personal y qué es exactamente eso que te llama la atención de la persona o la referencia que tengas para, pues, crear tu e tu propio estilo?
<clears throat> Okey, sí, eh, hay varios, ¿no? Siento que, al menos yo personalmente soy mucho de, okey, me gusta este personaje, me gusta cómo es él, estas ideas, ¿no?, que luego tienen, esta vestimenta, cómo se mira.
Ajá. ¿Qué es cómo eso primero, en lo que que ves?, no sé, ¿en el estilo del cabello, en el es tipo de ropa que utilizan, la tela?, no sé.
Okey. Bueno di ajá. El cabello no porque no tengo, ¿no? Entonces <chuckles>
<chuckles> Okey. <laughs> Bueno, pero también puedes encontrar algún look para eso, ¿no? Alguna boinita o algo así, no sé. <chuckles>
<chuckles> Claro. <laughs> Y y a lo mejor ya cuando tenga más edad, ¿no?, la boinita, <giggles> ahorita todavía no. Una gorra. Ándale. Sí.
<laughs> Una gorra, no sé, cualquier cualquier estilo en la cabeza también podría funcionar, aunque uno n no tenga cabello. <chuckles>
<laughs> Entonces, pero sí, volviendo a la contestando la pregunta, eh, hablando al menos de de personas físicas, eh, ah, tengo 3, ¿no?, que son los que me formaron, al final de cuentas, este estilo y con estilo, pues, hablo también en gustos de música, películas, ¿sabes?, sí. Pues, al menos en cuanto a películas y lo que me gusta así de cultura pop, eh, fue mi hermano mayor.
Ujú. Ah, okey. Ujú. Okey.
Él él fue un uno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya más fuertemente fueron 2 cantantes. El primero es Dave Navarro, de la banda de Jane's Adiction.
Okey.